Eu tô, hã, enfrentando uma situação aqui, que eu estou com a cabeça, assim, um pouco confusa e gostaria de tá falando com você sobre isso, para ver se você me dá alguma luz, alguma opinião, né. Um conselho para ver se se eu consigo ter uma uma visão diferente do que está acontecendo.
Hum. Entendi. Então você quer um conselho, não é isso?
Exatamente.
Então me conta, do que que você precisa?
Olha, ah, eu comecei a conversar com um rapaz pela pela internet. Nós nos conhecemos faz mais ou menos uns 5 meses. Ah, e nós temos conversado desde então, todos os dias fazemos vídeochamadas. Ah, conversamos por telefone, por mensagem e tudo mais. Até aí tudo bem. Ah. Só que, ah, há há um tempo, já desde o início. Hã, tinha esse problema de os 2. Ah, começarem a demorar demais para responder, né. Se demorávamos sempre para aí 1h para responder um o outro, tudo mais. Até aí tudo bem, é super entendível, né. uma hora nem é tanto tempo assim.
Uhum. OK. Até porque todo mundo tá com com a vida, né, normal, trabalhando, fazendo as coisas. Então isso não é o problema, mas você percebeu que começou a mudar antes era de forma mais rápida, e começou a ser diferente. Ok, entendi.
Isso. Exato. Exatamente, e com o tempo, as coisas foram piorando um pouco mais, né. Ah, para ir de 1h, a gente começou a demorar 2, 3, às vezes ia dormir sem falar nada. E isso era os 2. Aí eu vi que essa s que isso estava ficando, assim, um pouco chato, já que o nosso intuito era realmente nos conhecermos e tudo mais, né. E então f decidi olha, não desse jeito que tá, não não dá. Então vou mudar isso. Vou começar a dar mais atenção, né. Ah, dar mais algum tipo
Hum. Uhum. Uhum. Isso partiu antes de uma conversa, depois de uma conversa, ou foi uma decisão que você teve em relação a mudar, dar mais atenção a ele, ou vocês conversaram para tomar essa decisão?
Não, nós ainda não tínhamos conversado nada sobre isso, foi uma uma percepção que eu tive e que eu decidi por mim mesmo mudar, né.
Ok, certo.
Eu mudei, né, comecei a responder mais rápido, mas ele não continua ali e tudo mais, mas o engajamento da conversa era sempre boa, né, sempre tínhamos assuntos e tudo mais, essas coisas, daí então resolvi fala eh, me expor isso pra ele, falar isso pra ele: "Olha, ah, realmente, estamos demorando muito tempo, aí pra você tá demorando muito tempo pra me responder, eu sei que você trabalha, tem, né, o o a sua família e tudo mais, e eu não ligo, porque eu sei que nós somos adultos, nós temos coisas pra fazer, né, e a gente não pode tá ali o tempo todo na internet", hã, então eu fiquei com essa dúvida n e depois que eu co que eu, eh, falei isso pra ele, ele disse que, não, tinha razão e tudo mais, mas não mudou, nada mudou, e recentemente ele tem me demorado 5h pra responder, cinco horas, uma coisa assim absurda e fora
Uhum. OK. Hum, entendi, mas isso é comum ou, por exemplo, você percebeu nesse momento pra você saber exatamente o tempo que ele demorou pra te responder, foi porque foi algo que você, eh, viu naquele momento ou tem sido isso sempre todos os dias, a todo momento, como é que tem sido?
Não tem sido todos os dias, ah, mas tem sido, assim, a o umas vam a um exemplo pra você ter mais ou menos uma noção, umas, hã, de de uns 7 dias da semana, 4 isso acontece, eh quando ele volta pra me responder de novo é sem nenhuma explicação, sem nem dizer: "Olha, demorei porque isso, demorei porque aquilo", e eu tenho todo o cuidado de quando vou demorar pra responder de dizer: "Olha, vou demorar pra responder, então, hã, não fique tranquilo.", então, quando eu volto, vou e explico o motivo, eu tenho esse esse cuidado com ele e ele não tem.
OK. Hum, entendi. Entendi, uhum. Uhum. Entendo. Ah, entendi, e é d super comum que você espere receber exatamente aquilo que dá, eh, e e por consideração, né, e respeito, a gente sempre tem o hábito a dar uma satisfação para o outro, porque a gente tem aquela sensação de: "Olha, eu devo isso não porque por obrigação, mas por respeito.", né, em saber que o outro pode se preocupar, saber como é que estão as coisas e não apenas algo de: "Ai, o que que ele tá fazendo, que não pode me dar uma atenção?", né. Então assim, é super entendível que você tenha esse sentimento e agora me diz uma coisa, eh, vocês iniciaram esse contato à distância, mas nunca se encontraram?
Exato. Isso mesmo. Pois. Ah, bem ainda bem que você tocou nesta parte. Ah, não, a gente nunca se encontrou. Ah, e eu sempre ele, ah, dizendo: "Olha, vamos marcar qualquer coisa, ah, ele mora em em Lisboa, eu moro em Braga, então são, eh, são para aí 5h de distância de de ônibus, né? E e eu sempre vou vou dizendo olha, vamos encontrar, você pode vir a Braga ou eu vou a Lisboa, ah, se o problema é é dinheiro ou passagem, não tem problema, eu compro a passagem para você, ou então eu boto o dinheiro na na no seu carro de gasolina para você vir," eu sempre acho uma solução, mas ele diz que sim, vamos nos ver, mas nunca marca a data sempre eu sinto que tá fugindo um pouco do assunto. Aí eu não sei se eu levo esse relacionamento adiante ou se eu
Uhum. Hum. Você então você tá considerando que seja um relacionamento?
Sim, sim, os 2 os 2, né? Porque na na eh, o que a esperança que ele dá, o que ele diz, é que ele também tem esse mesmo objetivo, né, mas as atitudes têm mostrado um um uma coisa um pouco diferente e daí eu estou na dúvida se eu mantenho isso, se eu continuo para ver onde vai dar, ou então, se eu me afasto.
Hum. Uhum. Como é que você tá se sentindo com tudo isso? Porque, assim, o mais importante antes de eu te dizer alguma coisa, assim, de fora, eu acabo percebendo de um uma coisa um pouquinho diferente, né. Porque quem está emo emocionalmente envolvido acaba aceitando algumas coisas e não vendo o problema. Mas quem está de fora, como eu estou te ouvindo, eu acabo tendo uma percepção diferente. Então, antes de eu te dar algum conselho, eu queria entender uma coisa, como você está se sentindo, eh, com essa relação, sem sem parecer que está sendo, eh, tendo o interesse do outro em te encontrar, sem parecer que tá tendo um interesse do outro em em se aproximar um pouco mais, eh, você está gostando. Como é que você está se sentindo? Você acha, como você disse, o engajamento na conversa é sempre bom, mas existe uma demora, mas em relação aos seus sentimentos, em relação aquilo que você está sentindo, como é que tá em como é que tá o seu coração e sua mente em relação a isso?
Exato. Hum. Claro. Olha, em relação a isso, eu tô me sentindo feito de bobo, hã, vou ser bem sincero, tô me sentindo feito de bobo, porque eu tenho demonstrado ali o que eu quero, tenho corrido atrás, pra que isso dê certo, né, pra que isso funcione, disponibilizei várias soluções pra pra problemas, mas essa esse desvio, ah, dele, né, nessa nessa solução, nessa resolução desse problema tem me feito sentir um pouco bobo, um pouco feito de bobo.
Uhum. Hum, entendo, eh, eu lamento, assim, se você esteja se sentindo assim, porque, eh, ficou claro que você tem interesse mesmo em uma relação, ficou claro que você, ah, se esforçou pra que tudo isso fosse fei ocorresse, né, de uma forma positiva, mas, assim, o que me parece, é exatamente que tá faltando interesse um pouco mais do outro lado, porque a gente sabe que a distância é o mínimo, é o menor dos problemas, diante de da vontade, você pode atravessar o mundo pra ver um outro, quando você tem interesse. Eu sei que são pouco tempo ainda, vamos pensar assim, que ele pudesse também, eh, esperar que fosse um pouco mais antes de tomar essa decisão, mas já tem 5, 6 meses, né, que vocês estão nessa espera, que já é um tempo suficiente pra sentir saudade, já é o tempo suficiente pra conhecer um pouco do outro, né, com base em conversas. Você demonstra ter super responsabilidade com ele em relação a a dar satisfação, em relação a saber como é que ele está, em relação a estar presente no dia, mesmo estando ausente, né. Que a gente sabe que, ah, estar longe não significa que, eh, não estar perto, né, como se diz muito, né, você se mantém presente. Mas eu acho que tá faltando um pouco mais, sim, de interesse do outro lado e, eh, cabe a você neste momento, eh, respeitar, né. Se você se se você parar e pensar, se você não mandar mensagem ou se você não falar nada, como vai ser a reação dele? Se ele vai aceitar, se ele vai te procurar, se ele vai, eh, sentir falta, pra que você tenha o o argumento de questionar: "Olha, eu tô achando que a gente tá precisando, eh, de uma conversa, porque eu tô demonstrando muito mais interesse, você parece que não tem interesse, você demora, a gente tá 5 meses e eu tentando que a gente se encontre, já me coloquei em à disposição", então, assim, se você der um sumiço, sabe aquele sumiço necessário? Pra ver se vai fazer falta para o outro, sabe, e aí, quem sabe seja o ponto de partida pra que você possa dar um xeque-mate e conversar, saber mesmo o que que você pode esperar daquilo, né, porque você não sabe o que que tá acontecendo do outro lado. Será que ele tem alguma relação? Será que, eh, tem alguma coisa que tá impedindo, eh, desse contato, pra ele tomar essa iniciati eh, essa essa decisão de se af de não estar presente? Eu acho que tá faltando alguma coisa aí pra você saber.
Exato. Exato. Uhum. Sim. Exato. Aham. Claro, não. E o que você disse faz total sentido e ainda mais esse conselho, eu não tinha pensado na nesta solução, né, que ele também dá um aquele chazinho de sumiço, ser um pouco recíproco àquilo que ele tá fazendo, pra ver o o o que que ele diz, o que que, né, se se as coisas melhoram um pouco, mas eu até eu assim, eu eu não queria chegar a essa a esse a essa solução, a essa atitude, né, porque pra mim, eh, é sim, é surreal que uma pessoa tenha que fazer isso pra saber aonde aonde em que em que on um andar está. Mas, eh, vai ser o jeito, eu vou ter que fazer, porque do jeito que tá, não tá legal, eu tô me sentindo, assim, um pouco desrespeitado, um pouco deixado de lado is não não tem não tô sentindo que eu tô sendo levado a sério, sabe?
Hum. Hum. Uhum. Uhum. <giggles> Hum. E Exato, e pra ele e olha só, você tem 2 caminhos com essa não é um chá de sumiço no sentido de, "Ai será que ele vai me ligar? Será que ele vai me procurar?" Não é isso, mas é um chá de sumiço pra que você se respeite também, porque você tá se esforçando, você tá procurando, você tá, eh, dando soluções ali pra que exista ali, um encontro, eh, um respeito mesmo sem ele nem merecer. Vamos para pensar assim, né, porque ele não te dá de volta. Então independente disso tudo, não é um um sumiço de malva de maldade, mas é um simi um sumiço pra você se respeitar, e saber exatamente também o que que você vai querer, porque você gosta, mas será que é o suficiente o que você tá recebendo pra que você mantenha uma relação? E aí, esse sa esse esse sumiço você vai ter 2 caminhos, que é saber o que você sente mesmo, se você m eh, tá sentindo muita falta ou se de repente, eh, o contato ali, a relação que você não sabe ainda como é, né, a surpresa, a novidade, e também de ele parar e pensar, assim: "Espera ainda, ele sumiu, preciso entender o que foi que aconteceu", sabe, pra poder ele te procurar.
Sim. Exato, exato e Aham, e realmente isso que você disse faz todo o sentido, ainda mais a parte do respeito, né, porque isso tudo que tem acontecido, e tudo o que eu tenha aceitado até aqui, é uma falta de respeito de mim para comigo mesmo, então não é uma coisa, assim, muito legal de se fazer de se aceitar. Esses conselhos que você me deu, fez, assim, total sentido, me trouxe aí uma luz e um pouco de paz, assim, nesse momento, pra enfrentar essa situação, agora eu realmente já sei o que fazer, porque seus conselhos realmente foram muito bons, e eu irei aplicá-los, e eu espero mesmo que essa situação se resolva, porque eu não quero ser feito de bobo. Eu quero alguém adulto do meu lado, e não alguém que seja uma criança. Então foi um prazer enorme.
Uhum. Ui. Exato. Uhum. Isso mesmo. Isso aí. Olha só, eu fico à sua disposição, se você precisar pode voltar. Torço pra que isso se resolva, e que você saia no meio disso tudo ou muito feliz, ou ainda assim feliz, se não for pra ficar com ele, boa sorte.